Certo, no guarda, allora innanzitutto mi dispiace veramente tanto per quello che ti è successo, comunque non non deve essere stato bello, poi diciamo che comunque gli episodi d'ansia, questi attacchi, questi vuoti che vengono, che poi, ehm, causano tutta una serie di a di altre cose, a prescindere dalla situazione, non sono non sono belle cose. Poi immagino in un qualcosa che comunque a te interessa tanto, quindi come il tuo sport che fare a livelli anche alti, come mi dicevi, quindi, ehm, mi dispiace veramente tanto. Però ti volevo chiedere una cosa: ma era la prima volta che effettivamente ti veniva una serie di questi attacchi? Ehm okay, mhmm
E qui Mh. Sì. La prima volta in vita mia.
Okay, non ti era mai capitato nie mh-mh.
Cioè non infatti non ero ero cioè l sul momento quando è successo cioè proprio mi è mi è arrivata la sensazione e ho detto mi son cioè, pro proprio il bia il vuoto nella testa. Il vuoto, come se mi fossi scui come se qualcuno avesse premuto CANC e mi si fosse resettata la memoria. Ed è una cosa folle perché comunque sia, cioè, è una cosa che dico, son movimenti che ho ripetuto e rip cioè è già nella mia memoria muscolare. Non so in quel momento che cosa sia successo, ma mi è venuto proprio questo attacco, ehm, d'ansia, infatti uno dei giudici comunque che mi conosce alla fine mi fa: "Dai cavoli, però la prossima volta, ehm, somma, ehm, f-fai meglio". E io l'ho guardato del tipo: "Sì, secondo te mi son dive di divertita a fare" cioè, nel senso, io le ho detto: "Eh sì", ehm, però volevo dirgli "Sì, ma secondo te cioè l'ho fatto apposta?" Cioè nel senso, ehm, ovvio che non sto bene, se mi vedi d d vedi 10 volte, perché poi i giudici son quelli, mi vedi dieci volte, dieci volte ti finisco sul podio e questa vedi che sono completamente imbambolata, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> No, certo. Certo. Mh.